私が今こうやって話聞いている限りでは、結構、ギリギリのところを攻めているんじゃないかなっていう気はしますね。あとはほんとにさらに突き詰めるのであれば、ね、もうほんとにそのお菓子とかは一切買わないとか、ね、がいも、一切しないみたいな、そういうところになってきちゃう気がするんですけど、ね、そこまでするとね、ちょっとね、食の楽しみみたいなのもあるじゃないですか。
う、うん、うん。うん。 あ、うんうん。 うん、ん。 ええええ。 そうなんですよね。うん、ん。ねえ。
やっぱそのバランスを取っていきたいとこですもんね。
に、ね、あの、炭酸飲料も楽しみだったんですけども、それもあんまり買わなくなってしまいましたし
ね、すでに結構そういうところを削られてきているっていう話なので、ね、もうなんというか、結構やる自分のやるべきことっていうのは、すでにやられているなあっていう感じがしましたね。
うんうん。 うん、うん。ほんとにね、あとはもうほんとに国とか行政に、何とかしていただきたいっていう感じですが、まあ、お米の値段を抑えるのでも、あんなに苦労していた結構もう、難しいのかなっていう風におもいますけどね。
ええ。 ね。 う、ああ、そうなんですよね。もう、こうね、ね、困りますよね。 うーん。
ほんとにね、この先どうなってくってゆうゆうことまで考えるとほんとにね、かなり難しいって思いますね。今日はね、いろいろ、話しを聞いていただいて、あの、ありがとうございます。
ね、ちょっと不安ですよね。 はい。 あ、いえいえ、なんかね、すごい、あの、頑張ってらっしゃるっていうのが、お話を聞いていてすごい伝わってきました。こちらこそ、あの、お話ししていただいてどうも、ありがとうございました。
そうですよ いいえ、なんかちょっとお話ししていく中で、ちょっとだけ気持ちが軽くなりました。聞いていただきありがとうございます。失礼します。
あ、良かった。 はい。